Зависит от конкретного человека, потому что я, например, пытался, ам, запоминать какие-то вещи, используя, а, это называется ментальные карты. Когда человек строит такую, м, модель, да, там, допустим, какая-то центральная идея, или центральная мысль, от которой отходит много-много под а, разделов или подтем, подидей, и так далее. Но у меня это как-то не очень получалось. Я не настолько педантичный, чтобы вот так вот выстроить, эм, эту, м, ментальную карту. Но есть люди, у которых это прекрасно получается, очень красиво получается. В приложении да-да-да, в приложении это же можно очень красиво нарисовать, там вот эти все соединения, а, в том, как выглядит каждый, э, вот, э, каждый этап, или, э, каждый пазл, да, этого, м, э, боль большо большой, мам мэ этой карты. И это может получаться очень наглядно, и красиво, да, но вот у меня как-то не зашло.
Мгм. Ага, да-да. Подтем, ага. Ага ага. Ой, даже очень красиво. Ага. Мгм. А вот скажи, вообще сколько у тебя времени занимает? Вот ты этому как-то посвящаешь каждый день по несколько минут? Или как как получилось?
М, нет, так спорадически. Как пойдёт, как идёт, так и идёт. И как-то интуитивно это получае
А, ну, то есть тф в потоке. Ты в потоке.
Ну, наверное, да. <chuckles>
Мгм, м, интересно. А вот что бы ты позове посоветовал людям, которые тока нача тока вот начинают какие-то там свои заметки делать? Что б больше всего? Какое-то приложение простое или просто заметки на телефоне.
А, для того чтобы что-то начать, нужно, ну, просто начать и д пробовать для себя, э, действительно разные варианты. Начать с блокнота, м, ручного. Кому-то это прям очень нравится- писать, э, блокнот, вести дневник ручкой на бумаге, да. Это действительно, в этом есть большой потенциал, потому что люди многие по-разному, э, воспринимают информацию, и это может, э, помочь. Кому-то нужно построить вот эту ментальную карту, чтобы видеть прям вот наглядно такую большую картину. Кому-то кому-то нужно приложение просто с банальными, а, м, а, пунктами, и потом чтоб можно было поставить галочку. Вот это тоже для многих важно- поставить галочку, что вот это, допустим, выполнено или вот, м, на к какой-то план был, и он, а, реализовался. Да, или просто список. Для кого-то нужен просто обычный файл 1, 2, 3, 4, допустим, и заголовки, и подзаголовки. Я думаю, что главное- пробовать. Да. Мгм.
Мгм. Пробовать, да? Ага. Мгм. Ручкой ручкой, прям да. Мгм, мгм. Ну да, действительно, да. Мгм, мгм. Да да да да. Ага ага, интересно. Пробовать, да-да, каждый потом сам найдёт свой способ. Спасибо, конечно, то что поделился своими идеями, практичными такими советом, как это делать. Было интересно послушать, как вообще ты фиксируешь свои идеи, чтоб их не забыть и чтобы развиваться дальше. Всего те доброго. Мгм.
Конечно. Спасибо за вопро спасибо за вопросы. Да, было интересно самому какие-то вещи сформулировать, а, некоторые даже, может быть, и я попробую, э, всё-таки осуществить. Спасибо.
Мгм. И озвучить, да.

И потом тя удивляет это. Вау, к классно, я это уже забыл. То есть во вуф неужели меня это интересовало? Ага.
Да. Да-да-да, это регулярно происходит регулярно происходит. Я, например, а, могу пересмотреть какую какую-то видеолекцию, да, и вернуться к своему файлу, который я, м, записал. Ну, как бы резюме такое, да, этой лекции. И у я удивляюсь, что, оказывается, я уже это записывал, но я это забыл.
Мгм. Мгм. В а, ты уже это забыл. <laughs> А вот вт такой, например, вот ты, не знаю, за рулем. Вдруг какая-то й идея, ну, яркая, такая, дорогая, запоминающаяся, ты как-нибудь её фиксируешь? Вот как было у одного математика: он какую-то идею, какую-то формулу, а, ему в голову пришла, и он её написал на двери кареты, и потом, ну, рассеянный был. Потом ему пришлось бежать за каретой, чтобы вспомнить, что за формулу он там написал.
Да. Ну, сейчас с этим проще, можно надиктовать.
Мгм. То есть неважно, когда ты ты ты ты можешь это вот так вот сделать?
В принципе за рулем, да, если мне какая-то э, на самом деле это очень редко происходит, но в том числе, э, там на смартфоне, да, есть, эм, звукозапись, да, ты можешь просто включить звукозапись и что-то наговорить.
Мгм.
То есть
А вдруг телефон, например, батарейка разрядилась или вообще батарейка там пять процентов? Вот что ты тогда делаешь?
А, ну, в этом случае можно можно, м всё, что угодно может быть. То есть, ну, забыл и забыл. То есть сколько таких идей, я думаю, может, даже гениальных, а, ушло куда-то и так и не появилось. Да, конечно. То есть для того, чтобы зафиксировать, нужен какой-то носитель для фиксации. Если мы говорим о том, что человек за рулём, ну, как бы это и правилами запрещено, но и вообще это опасно, да. Что-то писать за рулем- это вообще страшное дело, особенно на скорости. Поэтому, да, можно, допустим, м, ставить, э, наушник в ухо и что-то надиктовать, и на телефоне останется хотя бы аудиофайл.
Мгм. Забывались. Мгм. М м. Не отвлекаться, да. Мгм, да, это